Eh, Kak, kalau kamu pernah nggak sih belajar otodidak?
Iya. Kebetulan memang, eee, aku tuh tipe orang yang suka banget sih untuk belajar otodidak, karena, eee, di satu sisi, eee, menghemat biaya juga ya, karena nggak perlu belajar yang sampai harus bayar kursus atau, eee, online gitu ya. Dan di sisi lain tuh, eee, kadang kalau belajar otodidak tuh ada serunya juga sih, Kak. Kayak aku bisa mengeksplor sesuai yang aku mau gitu.
Heeh. Oke. Wow. Nah, waktu itu belajar kamu inget, ada nggak sih mungkin belajar otodidak yang berkesan tuh, boleh ceritain nggak?
Iya. Jadi, eee, salah satu, eee, hal yang aku pelajarin otodidak itu adalah olahraga nih, Kak. Dan spesifiknya tuh olahraganya ngegim Kak. Nah, jadi heeh, dulu tuh, eee, sebenernya sebelum ngegim tuh aku udah pernah olahraga ya kayak olahraga home workout, kayak misalnya lompat tali, eee, mungkin push up, sit up tapi ketika masuk ke gim ya pertama kali diajarkan temen untuk free trial, aku tuh sebenernya bingung gitu, Kak, karena alatnya kan banyak banget tuh ya di situ dan, eee, aku tuh nggak ngerti sama sekali sebenernya kalau ngegim itu mesti mulai dari mana betul. Nah, jadi, eee, setelah waktu itu cobain free trial, eee, aku tuh jadi banyak searching-searching tentang penggunaan alatnya itu gimana, terus mungkin, eee, sistem olahraga di gim itu sebenernya idealnya gimana sih, ada program yang baik tuh, eee, gimana dalam seminggu tuh berapa kali, terus pembagiannya seperti apa, jadi tuh aku cari satu-satu sih, Kak, temain apa topik olahraga ini.
Olahraga apa tuh, Kak? Oh, ngegim. Terus terus? Heeh heeh. Ya ya. Ah, alat-alatnya ya? Mhm mhm. Oke. Oke. Nah, tadi kan Kakak bilang bahwasanya Kakak free trial sama temennya gitu. Nah, apakah waktu itu gak nanya aja ke temennya, Kak? Karena mungkin kayaknya temennya kan lebih lama ya di gim itu, Kak.
Iya, betul. Itu aku tanya juga sih tapi memang kebetulan karena free trial ini kan ada seminggu ya, 7 hari dan aku tuh, eee, free trial yang bareng sama temen aku yang ngajak ini tuh cuma di hari yang pertama doang. Pas dia bawa aku nyobain, eee, tempatnya ya. Dan aku memang manfaatin juga sih ya waktu itu untuk tanya-tanya juga, eee, maksudnya aku kan karena belum pernah sama sekali, ya udah aku ngikutin, eee, programnya dia waktu itu. Jadi, eee, kalau nggak salah waktu itu mainnya main back gitu ya, main punggung. Eee, jadi aku ngikutin programnya dia, jadi dari alat ke satu pindah ke alat lain. Ya udah meskipun ya mungkin belum ta terlalu ngerti ya, ini gimana fungsinya, tapi ya udah ini dicerna dulu. <chuckles>
Heeh oke. Oh, terus terus? Oh, oke. Terus terus? <laughs> Heeh heeh. Punggung? Ya ya. <laughs> Oke. Tapi nih waktu itu Kakaknya mungkin belajarnya darimana nih? Setelah mungkin kan tadi lepas nih dari temennya, Kak. Apakah mungkin dari ikut kursus online kah? Atau mungkin dari sosial media kah? Atau justru dari Youtube nih, Kak?
Mhm. Oke. Oke. Berhubung aku anaknya ini suka yang gratisan ya, Kak, ya, jadi aku cenderung belajarnya dari YouTube. Dan memang kalau dilihat di YouTube tuh sebenernya udah banyak banget sih, Kak, maksudnya materi-materi tentang ngegim terus tentang, eee, gizi juga. Jadi, eee, sangat gampang ya untuk dicari dan ketika aku mau cari alat apa pun juga semuanya bisa nemu langsung gitu, Kak. Dan, eee, waktu itu ya, Kak kenapa?
Heeh heeh. Wow. Mmm, mhm. Oh. Oke. Bahkan ke gizi ada ya? Bahkan ke gizi juga ada ya? Nah, terus terus?
Betul betul. Ada sampai ke gizinya dan cara makannya ya, maksudnya pola makan yang ideal tuh seperti apa itu aku juga sampai cari, Kak, nggak cuma dari olahraganya juga.
Oke, wow. Nah, terus kemudian nih waktu itu ketika Kakak kan ngegim ya? Nah, ngegim itu apakah kayak latihan kayak nonton dulu di rumah atau justru Kakak ketika latihan nih di, mungkin di alat di tempat gimnya gitu Kak. Jadi mau cobaan ini nyari dulu tutorialnya nih. <laughs>
Mhm. Oke. Nah, kebetulan dua-duanya nih, Kak. <chuckles> Jadi, eee, ketika di rumah itu biasanya aku lebih bahas topik-topik yang lebih secara umum ya. Jadi misalnya nih, eee, kayak rutinitas untuk olahraga yang ideal tuh seperti apa, misalnya untuk yang 3 hari bisa dibaginya jadi contohnya nih, Kak, bisa jadi push pull leg, gitu kan. Terus ada juga yang dibagi jadi 2 ik 2 ini 2 jenis. Ada upper sama lower. Nah, itu biasa aku cari-carinya ketika aku di rumah dan ada waktu yang lebih banyak. Nah, tapi kalau untuk pemakaian alatnya sendiri, misalnya, eee, gimana cara ngangkat barbelnya, mungkin kayak bench press itu gerakan yang bener seperti apa, eee, biasanya tuh aku lakukan di tempat sih, Kak. Di tempat gimnya itu ketika mungkin aku ada bingung atau nggak yakin nih sebenernya gerakannya bener atau nggak, ya udah aku, eee, bek buka YouTube sebentar untuk cek, eee, mungkin mesin tertentu atau alat tertentu, ya udah gimana sih gerakannya, terus posturnya, terus, eee, mungkin berapa reps-nya juga seperti itu.
Dua-duanya? Oke oke. Gimana tuh? Oke. Wow. Heeh heeh, oke, terus terus? Heeh heeh. Iya iya. Heeh heeh. Oh, oke. Nah, pasti itu kan kalau di awal-awal pasti ada kebingungan nih, Kak, mungkin tentang jenis mesin-mesin, tentang jenis mungkin barbel gitu ya. Nah, waktu itu gimana sih Kakaknya tau nih, ini jenis mesinnya apa aja sih, Kak? <chuckles>
Benar. Heeh. Nah, kalau untuk nama mesin ini kan sebenarnya di tiap alat waktu itu memang ada ya, jadi, eee, ketika aku bingung ini makenya gimana, aku tuh tinggal cari aja, Kak, di YouTube. Misalnya, eee, ada namanya musi mesin lateral pull down. Nah, itu aku tinggal searching aja mesin lateral pull down, eee, terus kan muncul deh tuh ya tutorial ada beberapa orang ada yang video panjang, ada yang video shorts juga, dan biasa sih aku cari yang video yang pendek, Kak, biar, eee, cepet juga ya nontonnya, biar gak kelamaan nonton. Heeh, jadi ketika aku nonton, abis selesai nonton langsung aku praktekin gitu sesuai apa yang aku tangkep. Jadi heeh, ketika pakai alat, eee, bisa berasa gitu Kak, ototnya kena juga dan mungkin mencegah cedera juga ya pen pastinya.
Oh. Oke. Iya iya. <laughs> Iya, betul betul. Oke. Heeh heeh. Oke. Nah, t kemudian nih, Kak, apakah di sana tidak menyediakan mungkin kan kalau di gim ada personal training ya atau trainer ya? Nah itu gak memakai itu aja, Kak, mungkin biar lebih efektif dan terus kemudian nih, Kak, yang aku jadi penasaran, nah ketika Kakaknya menonton, Kak, gitu, nonton video ketika ngegim gitu ya, respon dari orang-orang sekitar tuh seperti apa sih, Kak?
Mhm. Mmm. Mhm. Oke. Nan soal tadi ya personal trainer atau PT, eee, memang ada sih, Kak. Jadi di gim itu memang biasa disediakan ya jasa-jasanya dan kita tuh bisa pilih juga, eee, misal tiap PT kan ada spesialisasinya juga. Nah, tapi, eee, waktu itu kan ketika aku lihat harganya kayaknya lumayan juga ya, <chuckles> kalau misalnya harus sewa PT ini dalam beberapa sesi, aduh kayaknya belum mau keluar uang segitu deh buat apa sewa PT. Jadi, ya udah aku heeh. Jadi aku memang karena anaknya gratisan, eee, sebisa mungkin lebih gratis lebih baik gitu. Jadi aku cari tahu sendiri, gitu. Tapi terus soal, eee, nonton ya heeh, soal nonton video ini, eee, aku gimana ya? Kalau orang liat itu sebenernya nggak nggak terlalu yang peduli juga sih ya, biasa ternyata orang itu. Mungkin karena orang udah fokus dengan, eee, olahraganya sendiri juga dan ya udah ketika aku nonton, mmm, ya udah orang juga mem olahraga aja masing-masing. Dan akupun dengan, eee, fokus dengan apa yang aku lakukan juga sih ketika aku olahraga.
Heeh heeh. Ya ya. Hmm hmm. <laughs> Iya iya. Oke. Belum worth it ya? <laughs> Oke oke. Oke. Respon orang-orang. Oh, oke oke. Heeh heeh. Oke oke. Wow. Namun nih, Kak, dalam ngegim itu kan biasanya kadang ada video itu yang gak terlalu spesifik gitu ya. Nah, pernah gak sih ketika Kakaknya mungkin udah kayak liat tutorial itu mungkin udah bener nih, tapi ketika dipraktekin itu ternyata salah, Kak, gitu, ada nggak sih pernah seperti itu, Kak?
Mhm. Mhm. Oh, ya, pernah. Mungkin, eee, waktu itu ada salah satu alat ya, yang memang, eee, untuk ngelatih d otot dada, aku lupa namanya apa. Nah, tapi, eee, aku coba praktekin sesuai yang aku tangkep dari video gitu. Nah, tapi ketika aku praktekkan, eee, waktu itu, eee, ya udah kan aku melakukan gerakan seperti biasa. Nah, tapi kebetulan di sebelah aku waktu itu ada orang gim lain nih, Kak, yang memang aku nggak kenal sebelumnya dan, eee, keliatannya sih memang beliau ini udah cukup lebih lama ya untuk ngegim ini udah berpengalaman lah bisa dibilang. Dan dia itu kayak ngasih masukan waktu itu kalau gerakannya kayak gitu nanti bahaya bisa cedera gitu karena mungkin ada pas gerakan awalnya nariknya itu terlalu apa ya, terlalu jauh, jadi harusnya nih begini. Dia menjelaskan dan mencontohkan gitu gerakan yang benar seperti apa dan, eee, aku jadi merasa, oh, iya, bener juga ya, tep masuk akal gitu apa yang dijelaskan. Jadi, eee, ternyata yang aku dapet adalah, eee, ternyata orang-orang di gim, komunitas di sana tuh ya baik-baik juga ya, mau nolongin orang terutama kalau udah ngeliat orang baru yang, apa, yang mungkin gak ngerti cara gerakannya heeh, biasanya kan keliatan ya orang-orang yang baru kayak aku waktu itu.
Gimana tuh? Heeh heeh. Oh, terus terus? Heeh heeh. Oke. Terus terus? Heeh heeh. Oke. <chuckles> Oke. Belum tahu ya? Heeh heeh. <laughs> Oke. Berarti Kakaknya melihat orang baru pun ketika baru mungkin gerakannya salah, berarti, "Wah udah kelihatan nih ini orang baru," ya? <laughs>
Ah, biasanya bisa kelihatan sih ya, cuma aku nggak yang men-judge juga sih. Jadi, eee, mungkin kadang kalau memang parah banget nih, Kak, gerakannya, mungkin kadang aku perbaikin apa aku kasih saran juga. Tapi kadang aku juga hati-hati sih, Kak, untuk ngasih saran. Soalnya kan, eee, ada orang yang mungkin nggak suka juga ya dikasih saran atau mungkin takutnya menyinggung atau gimana. Jadi, eee, seringkali kalau misalnya aku merasa ini gak terlalu yang, eee, parah banget, ya udah aku biasanya biar biarin aja seperti itu.
Oke. Heeh heeh. Wow. Mmm, heeh. <laughs> Oke, wah, menarik banget nih. Berarti dari belajar otodidak ini Kakak merasa bahwasanya otodidak itu cukup membantu juga ya atau mungkin cukup bisa dipelajari nih. Namun ada hal yang lain nggak sih, kayak misalkan tentang apa gitu yang nggak bisa dipelajari oleh otodidak nih, Kak?
Mhm. Mmm. Oke, eee, kalau untuk otodidak sebenernya hampir semuanya bisa dipelajari ya. Ah, tapi mungkin yang nggak bisa dipelajari secara otodidak itu, eee, mungkin lebih ke sertifikasi sih, Kak. Karena kan kalau sertifikasi itu, misalnya kalau untuk jadi PT, itu kan, eee, misalnya ada sertifikasi untuk ahli-ahli tertentu nih, yang memang harus ikut, eee, ambil tesnya khusus juga. Nah, mungkin meskipun aku ngerti secara pengetahuannya tapi bukan berarti, eee, aku ini, eee, layak untuk ini, untuk menga menjadi ini ya, menjadi PT gitu kan. Karena heeh. Karena mereka meskipun apa, meskipun mungkin bisa dipelajari otodidak tetap ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga, seperti itu.
Iya iya. Oh, heeh heeh. Iya iya. Heeh heeh. <laughs> Jadi PT ya? Oke oke. Oke. Wah menarik banget ternyata ya. Nah, terus kemudian nih, Kak, kamu merasakan apa sih? Wata mungkin kamu menemukan kesulitan apa sih ketika kamu belajar otodidak tentang gim ini, Kak?
Mhm. Oke, eee, mungkin kesulitan yang aku temuin itu adalah ini ya, kan topik soal gim ini sebenernya sangat luas ya, Kak, kalau kita cari di internet. Dan, eee, kadang tuh pendapat orang tuh bisa beda, Kak, tentang misalnya mesin yang alat atau gerakan yang lebih baik itu misalnya saat ada gerakan untuk yang ngelatih otot dada nih misalnya, tapi kan variasinya sebenernya kan sangat banyak itu, Kak. Ada mungkin gerakannya bench press, ada yang mungkin yang pakai alat, ada yang pakai mesin. Nah, eee, biasa tuh orang punya banyak persepsi nih, Kak. Mungkin ada yang bilang gerakan A itu lebih baik, ada yang bilang gerakan B itu lebih baik. Jadi, eee, dan mungkin tiap gerakan tuh ada yang bilangnya beda juga mungkin harusnya bilang posisi tangannya, eee, tertutup, mungkin ada yang bilang posisi tangannya terbuka. Jadi, eee, banyak apa ya fakta-fakta yang mungkin nggak jelas juga nih, Kak, kebenarannya. Dan kalau dari yang aku, eee, tangkep ya selama aku belajar dan aku melihat penjelasan banyak orang, sebenernya nih, eee, sebenernya untuk, eee, gim sendiri itu fakta-faktanya sebenernya nggak bisa yang 100% akurat gitu, Kak. Mungkin ada yang nyaman di 1 orang tapi belum tentu nyaman di orang lain, gitu. Jadi, eee, memang harus apa ya cocok-cocokan sih ya. Tapi memang ada beberapa standar yang pakem gitu ya untuk, eee, biar nggak cedera itu ada. Tapi untuk hal-hal yang minor itu kadang memang suka nggak yang spesifik 100% sama gitu.
Heeh heeh. Oke. Betul betul. Gimana tuh? <laughs> Heeh heeh. Oh, terus terus? Iya iya. Oh. Oke. E Oke. Berarti kamu menemukan waktu itu ketika belajar itu banyak banget mungkin yang berbeda-beda ya persepsi atau mungkin konsep bermainnya gitu ya? Gitu. Nah, waktu itu gimana sih Kakaknya mungkin menemukan cara yang terbaik jadi biar gak bingung itu seperti apa sih waktu itu, Kak?
Mhm. Bener bener. Oke. Jadi yang aku lakukan adalah aku nonton banyak referensi ya. Videonya nggak cuma 1 nih. Misalnya untuk 1 gerakan, kayak contohnya tadi bench press, aku mungkin ada tonton 2 sampai 3 video dari orang yang beda tuh. Dan dari 3 video itu biasanya aku coba rumuskan sih, sebenernya apa sih yang sama dari penjelasan mereka, dari gerakannya dan mungkin cara pergerakannya juga. Nah, eee, dari situ aku nangkep nih, ternyata intinya itu adalah ini, gitu. Mungkin ada perbedaan sedikit itu ya udah lebih ke preferensi, eee, pribadi yang mungkin nggak terlalu signifikan ya dampaknya.
Oke. Heeh. Wow. <chuckles> Oke. Heeh heeh. Oke. Beraji berarti lebih ke perbandingan ya? Kamu nyaman yang mana ketika mungkin dari misalkan tadi 3 kreator yang beda gitu ya, di Youtube itu ya, Kak? Nah, terus kemudian nih aku tadi ngomong-ngomong soal gizi, Kak. Nah, aku jadi penasaran nih, waktu itu Kakak mungkin gizi di sini adalah tentang protein ya, Kak? Di gim itu. Nah, waktu itu gimana sih, Kak, mungkin Kakak belajar protein ini jadi konsumsinya harus berapa? Atau mungkin takarannya harus gimana? Gitu.
Mhm. Mhm, bener bener. Iya iya. Mhm. Oke. Mengenai hal itu tentunya aku belajar otodidak juga. <chuckles> Jadi untuk gizi-gizi ini aku juga ini ya, banyak video di Youtube yang memang menjelaskan nih tentang konsumsi protein itu idealnya seperti apa, terus kalau misalnya mau minum susu protein kan ada jenisnya ya, Kak, ya, ada susu yang untuk menambah massa, ada yang memang untuk, eee, menjaga massanya nggak terlalu nambah tapi tetep ototnya dapet gitu. Nah, aku belajar dari online juga sih, Kak, itu. Terus, eee, tentang makanan harian nih, eee, mending idealnya berapa mak berapa kali makan dalam sehari, terus aku nangkep nih kalau untuk protein, konsumsi protein harian tuh, untuk badan aku ya, itu idealnya di sekitar 100 sampai 120 gram per harinya, gitu. Dan heeh. Dan itu kan bisa beda-beda ya, tergantung dari massa, apa, massa berat badan orang, gitu. Jadi heeh.
Oke oke. <chuckles> Heeh heeh. Iya iya. Betul betul. Heeh heeh. Iya iya. Oh, oke. Massa otot? Oh, berarti ngitungnya itu dari berat badan aja, Kak, atau mungkin dari massa otot juga berpengaruh tuh, Kak, dalam mungkin konsumsi protein harian, Kak?
Oke. Dari yang aku dapet sih waktu itu dari massa badan ya, kalau nggak salah massa badan, eee, dalam pound ya, atau LBS, itu dikalikan dengan 0,7 itu untuk, udah untuk dapet, eee, kadar gram protein yang harus dikonsumsi per harinya, gitu.
Heeh heeh. Oke oke. Wow, wah, ilmu nih. <chuckles> Dan, kemudian, Kak, nah, selain itu waktu itu kan pasti susu protein atau mungkin protein-protein yang lain kan banyak banget nih. Nah, gimana sih menemukan Kakaknya yang cocok itu seperti apa, kayak misalkan susu proteinnya gitu? Atau mungkin kayak proteinnya apakah protein dari hewani atau nabati nih, Kak?
Iya. Mhm mhm. Oke. Kalau aku sih sebenernya nggak terlalu memperhatikan yang antara hewani atau nabatinya ya, karena, eee, kayaknya sih kalau dari yang aku tangkep, eee, prot susu protein itu relatif sama sih. Memang bedanya lebih ke merek dan harga, heeh. Tapi biasanya ketika beli susu protein ini yang pasti aku perhatikan adalah kredibilitas juga ya, dari mereknya. Apakah memang banyak orang yang pakai juga dan dari segi harga juga dan yang paling pasti yang penting ini adalah, eee, kandungan proteinnya gitu, dalam sekali minum. Nah, biasa kan aku belinya tuh bentuknya bubuk ya, jadi yang memang ada konsumsinya per sajian tuh sep sekian, ada kapnya gitu. Nah, itu aku lihat tuh per sajiannya itu berapa gram dan aku targetkan minimal itu 28 gram per sajian, Kak. Karena kalau dibawah itu, eee, u bisa dibilang kadar proteinnya itu terlalu sedikit. Tapi kalau di atasnya terlalu banyak nih misalnya 30 sekian 35, nah, itu bisa aja, mmm, mungkin nggak akurat atau mungkin bisa bahkan bohong gitu ya, jadi aku cari yang di titik amannya aja gitu.
Heeh heeh. Oke. Mhm mhm. Oh. Iya iya. Oke. Heeh heeh. Terlalu sedikit? Iya iya. <laughs> Oke. Berarti cari yang valid ya dari merek-merek susu-susu tadi ya, agar tidak mungkin ep efek dari si susunya itu lebih efektif gitu. Nah, terima kasih banyak deh, Kak ya, udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Mungkin lain kali nih bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Sampai jumpa dan sehat selalu.
Betul. Betul betul. Ya, sama-sama. Ya, sampai jumpa juga. Lain kali kita ngobrol lagi ya.